Yani, aslında böyle bir bütçe belirlemedim. Eee, alışveriş yapmayı çok seviyorum. Normalde çok da fazla kıyafetim var ama tabii ki hamilelik böyle, hani, eee, olağanüstü bir durum olduğu için benim için en azından, yani, her zaman olduğum kilomdan böyle fazla bir kilo aldığım için, eee, onlar doğal olarak olmuyor, yani, mesela, ne bileyim, çanta, eee, hâliyle almaya devam ediyorum, o konuda bütçemi sınırlamadım, o hep olabilecek bir şey olduğu için, işte, ayakkabılarımı almaya devam ediyorum, botumu, şapkamı, aksesuarları falan. Onları da alabilirim ama biraz beni düşündüren şey oluyor bu noktada, hani, sonraki süreçte giyemeyeceğim için, eee, çok fazla alıyor olmak mantıklı mı mantıksız mı, o nokta biraz beni düşündürüyor. Yoksa bütçe konusunda, eee, beni çok, eee, zorlamayabilir, yani, eee, bilmiyorum çünkü işte iç çamaşırları falan da herhâlde değiştirmek gerekiyor gibi bir noktadan sonra, eee, o da aslında böyle her taraf her tarafında eşit bir büyüme söz konusu olduğu için tabii ki işte göğüslerde falan da, eee, onları da böyle değişik değişik almak gerekiyor ya da, işte, emzirme, eee, sütyenleri oluyormuş sanırım, onları da almak gerekiyor. Onlara dair de pek bir fikrim yok ama onlar ih ziyade zorunluluk sanırım yani, eee, hem ihtiyaç hem zorunluluk, yani, bakıldığında. Diğeri keyifiymiş gibi geliyor. O yüzden biraz almak istemiyorum aslında o üst bedeni. Yani ondan mesela birkaç tane alıyor olmak sence yeterli midir, ya? İşte, şimdi kış ayındayız, eee, tabii Haziran gibi falan doğum planlanıyor, eee, yani öngörülen o. Eee, tabii, gecikmeler, böyle sarkmalar da olabilir ama, eee, ya yaz aylarında doğuyor olacak yani yazlığı mesela kış olduğu için şimdiden alıyor olmak, belki uygun fiyatlı bir şeyler buluyor olabilirim. Kışlık için de birkaç parça bir şey almam gerekiyor mu sence? Biraz, eee, bu konuda kararsızım.
Hı hı. Hı hı, tabii anladım. Hı hı. Hı, tabii. Hımm. Eee, tabii. Hı, evet. Hı hı, evet. Hı hı, evet, tabii. Hı hı. Hı hı, anladım. Hı hı haklısın, evet.

Yani, olabilir aslında, doğru söylüyorsun. Çok fazla pantolonum da yok. Ya, tabii ihtiyacı olan birisine veriyor da olabilirim ya da işte, eee, Türkiye'de yaşayan, işte, ablamın bir kızı var, satış yapıyor işte. Hem de harçlığını çıkarıyor falan. Ona verip internet üzerinden onun satmasını da söyleyebilirim. Ama ablam böyle yardımlaşma konularını çok seviyor. Hani, doğrudan ona söyleyip belki böyle yardıma ihtiyacı olan birisine de verebilir pantolonları. Öyle rahatlıkla gözden çıkarabilirim. Eee, böyle hem kendimi iyi de hissetmiş olurum da üst bedende böyle birazcık dediğin gibi. Senin dediğin şeyi düşünmüştüm aslında. Daraltıyor olabilirim ya da elbiselerde falan daraltıyor olabilirim gibi. O çünkü sanki bütçe olarak biraz sarsar gibi geldi. Yani, çok, eee, mantıklı bulmadığım için sonradan vazgeçmiştim. Yani, terziler de malum günümüzde, böyle, çok uygun fiyata bir şey yapmıyorlar. Yani, işte, bir paça boyunu alıyor olmak bile artık böyle biraz maliyetli olduğu için, e, onun yerine yeni bir pantolon alırım gibi bir yerden bakıyorum. Hepsini yaptırıyor olmak belki böyle 4-5 tane, eee, yeni kıyafete bedel bile olabiliyor günümüzde. Terzilerden biraz çekiniyorum. O yüzden, eee, o fikre böyle çok sıcak bakamayacağım, eee, affına sığınarak. Eee, ama yine de tabii ki teşekkür ederim. Ben de düşünmüştüm bunu. Eee, sonradan böyle o terzi maliyeti falan göz önünde bulundurulduğunda dedim ki "Yok, ben bu fikirden en iyisi vazgeçeyim." Yani, birine vermek, eee, daha mantıklı geldi. Ya da az sayıda alıyor olmak, işte, hani, sonrasında biraz pişmanlık yaşamıyor yaşamamak için. Eee, hamilelik kıyafeti olduğu aslında belli olmazsa senin de dediğin gibi, hani, büyük beden bir şey alıyor olmak, eee, daha geniş, eee, kesimli çünkü, eee, şimdi kışlıklar senin de söylediğin gibi. Ablaların böyle biraz, eee, büyük olan ablam biraz toplu mesela. Ona veriyor olabilirim. O da giyol yani giyer. İşte, üstünde mama, anne ya da ne bileyim bebek resmi falan yoksa mesela onlara da veriyor olabilirim. Tulumları da mesela çok seviyorum hamilelik tulumlarını. Bazı şeylerde de herhâlde biraz kaçmamak lazım. "Ya, kaç kere hamile olacağım." deyip, eee, onlara da böyle paraya kıymam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Yani, işte, hamilelik tulumu olsun, tatlı böyle elbiseler olsun asla içine giremeyeceğimi biliyorum. Eee, ablalarımdan eee, ablaların ikisi de aslında kapalı olduğu için, hani, bir elbise alıyor olsam onlara veremeyeceğim çünkü biliyorum, eee, giymeyecekler. Ben açığım. Eee, ve bu noktada bilmiyorum. Elbise konusunda da mesela çok tereddütteyim ama çok hoşuma gidiyor. Yani, yazın sence, işte, böyle, tatlı, tiril tiril elbiseleri alıyor olmalı mıyım? Mantıklı mı bir yerde?
Hı hı, tabii. Hıı, evet, evet. Hı hı. Hı hı, evet. Hı hı. Evet, haklısın. Kesinlikle. Evet, evet. Hı hı. Hımm, evet. Hı hı, evet. Evet. Tabii. Hı hı, kesinlikle. Hımm, evet. I hı. Hımm, evet. Hı hı.